Sim.
Só que acredito que agora morando na Europa ganhando em euro, eh, eu consigo ter acesso a roupas de marca que antes no Brasil eu não tinha. Eu acabo comprando muito em lojas fast fashion. Né, essas lojas de online que vendem roupas de tecidos ruins de poliéster, né.
Você não tinha. Aham. Sim.
Que acabam não durando. Você coloca na máquina 10 vezes e tecido, eh, então assim, eu não compro mais essas roupas porque elas apesar delas serem baratas e bonitas, ok, são de péssima qualidade.
E já dissolve. <laughs> É, péssima qualidade. É, não duram, né. Não duram muito.
Uhum. Não dura então não compro mais.
Uhum. E me diga desculpa, você tem filhos também, não?
Mas uma coisa não, não quero ter filhos.
Não tem. Tá perfeito. Não que eu ia perguntar se teve alguma mudança também, que no casamento você falou que não teve mudanças, né, de de estilo de roupa que bom.
Uhum. Uhum. Graças a Deus não. Mas eu diria que o meu marido ele também, agora que a gente, né, tá morando aqui na Europa há 2 anos e a gente tem, hã, acesso a uma m moda de qualidade eu diria, hã, ele também tá mudando o estilo dele. Ele tá querendo usar roupas mais claras, ele também no Brasil usava muito preto. Nós 2 sempre muito preto e ele tem uma questão aqui até pior do que a minha porque ele tem uma questão com autoimagem.
Uma, uhum. Sim. Aham. Certo.
Ele gosta de usar roupas largas para se esconder porque ele ele me falou que quando ele se olha no espelho ele vê uma ele dist tem uma distorção de imagem. É, uhum, mas aí aqui na eu aqui agora na Europa ele fala pra mim: "Ai, eu tô querendo usar umas roupas mais curtas que mostrem mais a minhas as minhas coxas os meus joelhos, eu não quero me esconder tanto." Tá sendo bom eu diria pra nós dois.
Distorção de imagem, acontece às vezes. Uhum. E Sim e tem muita roupa moderna bonita que também te deixa muito elegante, né, e acaba não trazendo um desconforto, né, visual ou
Com certeza. Com certeza e desde que nós viemos morar aqui a gente começou a comprar muito roupa de segunda mão.
Uhum.
Porque é mais acessível eu compro muita roupa de segunda mão por € 1,00, € 2,00 feiras, e também compramos naquele aplicativo Vinted, hã, então a gente compra muita roupa de segunda mão roupa de marca, sabe?
Olha, que b interessante. Uhum.

Bom, quando eu digo
Você dá preferência à marca?
Uhum. Quando eu digo roupa de marca, eu quero dizer que eu já conheço o tecido que aquela marca trabalha.
Ah, sim. Uhum, entendi.
Então, por exemplo, eu compro muito nessa na eu eu gosto de chamar de a a Divina Trindade que é a Bershka, Stradivarius e a Pull and Bear. <giggles> A Santíssima Trindade e eu também compro bastante na na Zara, eu compro acabo comprando mais de segunda mão, porque a Zara ainda tá num campo financeiro muito, assim, distante dessas 3 que eu acabei mencionando mas eu já conheço Sim.
Aham. <giggles> Divina Trindade é ótima. <laughs> Sim. Uhum is Sim. Você diz de qualidade ou de de bo Uhum.
Eu conheço o tecido que essas marcas trabalham até porque elas são do mesmo grupo.
Certo.
Todas essas lojas, elas são do mesmo grupo. Hã, eh, então, eu, assim, eu já conheço o tecido deles, eu já sei a às vezes, se eu pego um tecido que eu não conheço, eu pego, ali, com a mão e vejo, olho na etiqueta, se eu vejo que tem poliéster ou poliamida, eu não compro, não compro.
Olha só, interessante. Uhum. Sim. Não compra, já É, acaba sendo, daí, um outro tipo de material mais eh, ele é u um pouco inferior, né?
Uhum. Às vezes tem uma por exemplo, se é uma poliamida com elastano, talvez, mas agora se tiver mais de 50% de poliéster